อืม วิธีนี้ในการลดซ่า ช่วยได้ค่ะ เช่น วิธีที่แบบว่า อุ๊ย! โมโหคนมาก อยากจะฟาด <chuckles> แล้วแบบว่า <laughs>
<laughs> ขนาดนั้นเลย คนในครอบครัวนะครับ <laughs>
อ๋อ โมโหมากเลย ไม่ ๆ ๆ ๆ คือก็นั่นแหละ ช่วยได้ ช่วยได้ค่ะ แบบว่า แบบว่าช่วยทำให้แบบว่าเราไม่เผลอพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไป หรือแบบพูดอะไรที่เราเสียใจทีหลัง หรือทำร้ายจิตใจคน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เอ่อ ก็คือถ้าแบบโมโห หรืออะไรอย่างเงี้ย แบบเราก็จะแบบว่าใช้วิธีนี้เนี่ยแหละ ในการ ในการที่แบบ ช่วย ช่วยเคลียร์ ช่วยทำให้แบบใจเย็นมากขึ้น อาจจะเป็นอะไรที่สั้น ๆ นะ อาจจะเป็นแค่ 1 นาที หรือ 2 นาที ก็ได้ แต่ มัน จริง ๆ
<laughs> อือ ๆ อ๋อ อือ ๆ ๆ

เพื่อนมองว่าเป็นคนสวยค่ะ
เป็นคนสวย อ๋อ <giggles>
<laughs> เป็นคนสวยและดี <chuckles> ล้อ เล่น เป็นคนสวย อา ไม่ใช่ ก็คือดูเป็นคนมีวุฒิภาวะ อา ก็คือดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากขึ้น ไรเงี้ยค่ะ ก็ได้ ค ได้ความเคารพ ได้ความนับถือจากคนรอบข้างในระดับหนึ่ง เลย อะไรประมาณนี้อะค่ะ คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร อย่างเงี้ย เราก็จะไม่ ไม่ตอบโต้โดยทันที อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าจะพูดอะไร คือจะพูดเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า อา ก็คือใช้ วุฒิภา ใช่ ใช้วุฒิภาวะในการจัดการด้วยแหละ ก็คือจะไม่เป็นการฟาดฟัน หรืออย่างเงี้ยค่ะ ถ้าจะพูดก็คือเป็นเหตุเป็นผล ชี้ให้เห็นความจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ เหตุผลอ้างอิงต่าง ๆ นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย เราจะไม่มีการแบบโทษแบบตรง ๆ แต่มันจะเป็นอะไรที่อ้อม ๆ แล้วก็แอบเจ็บนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คิดมาแล้ว อะไรอย่างงี้ ล้อ เล่น อา ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ต้อง ไม่ ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเจ็บหรอก แต่คือบางครั้งมันก็ต้องเห็นความจริงแหละ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิด อย่างเงี้ย คนเราอะถ้าทำผิดอะ สิ่งที่ควรที่จะต้องรู้ คือต้องกล้าหาญพอที่จะรับผิดตรงนั้น กล้าหาญพอที่จะสะท้อนตัวเองให้ได้ว่า สิ่งที่เราทำตรงนั้นมันไม่ถูกต้อง อืม ไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วโทษตรงนั้น โทษตรงนี้ โทษสิ่งรอบตัว โทษทุกอย่าง แต่ตัวเองไม่เคยโทษตัวเองเลย ไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือ ไม่ได้ค่ะ ต้องโดนฟาด
<laughs> อือ ๆ ครับผม อือ ๆ ๆ อ๋อ ก ก็คือใช้เหตุและผล อือ ๆ ๆ อือ ๆ ครับผม เข้าใจเลย อา อือ ๆ อือ ๆ ๆ อ๋อ ครับผม ก็ ก็คือเหมือนกับว่าสถานการณ์ตึงเครียด แล้วก็ยังมีความจริงใจอยู่ มัน มันไม่ใช่แบบว่า โอเค เรา ส สงบสติอารมณ์ แล้วเราเสแสร้งอะไรพวกนี้ใช่ไหม? เรา เรา เราก็ยังคง คงความที่ อืม อ๋อ เป็นคนที่
ใช่ ไม่ใช่ ค่ะ เป็น เป็นการยอมรับ ใช่ การยอมรับตัวตนและพฤติกรรมที่ตัวเอง เอ่อ ได้ ได้ก่อไว้ อะไรประมาณนี้อะค่ะ
อ๋อ ส แสดงว่าการที่ โอเค เราจะพูดกับใครบางคนด้วยความจริงใจ อ่า หรือ หรือว่าโอเค ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดนั้นเนี่ย มัน มันดีขึ้นเนี่ย เราก็ใช้ ใช้ความ จ ความจริงแบบว่าในการพูดใช่ไหม? แล้วก็เราไม่ต้องแบบฝึกซ้อมเลย เพราะว่ามัน มันออกมาจาก อา นิสัยของเราเลย ที่เรามีความจริงใจใช่ไหม แบบนี้ถูกต้องไหมครับ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เอ่อ ถ้ามันคุกรุ่นอะเนาะ อยู่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดจริง ๆ หรือแบบเครียดมากจริง ๆ ตรงนั้นน่ะค่ะ ก็ถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องทะเลาะกับใคร หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะถอยมาก่อน ถอยมาก่อน เพราะเรารู้เลยถ้าเราพูดไรตรง ๆ เราเป็นคนรู้ตัวเองอะ สะท้อนตัวเองอยู่แล้วว่าแบบว่าเรารู้ว่า เราเป็นคนที่ถ้าสมมติพูดอะไรอะแรงค่ะ แรงจนสามารถ คนฟังสามารถ ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ได้เลย
อา ๆ อือ ๆ อ๋อ